Nah jadi kebetulan gini Kak, eee, aku tuh i eee, ikut komunitas mobil ada beberapa. Eee, memang ada 1 komunitas mobil yang aku ikutin itu yang, eee, homogen Kak. Jadi, eee, mobil aku kan kebetulan Honda Civic ya. Jadi, 1 komunitas itu ya isinya mobilnya sama semua tuh Honda Civic gitu ya. Nah, cuma beda tahun aja. Nah, ada 1 komunitas yang aku ikutin itu yang, eee, campur Kak bukan yang homogen jadi semua merek dan semua tipe mobil boleh gabung di komunitas itu gitu. Nah, jadi momen yang, eee, paling, mungkin, eee, paling, eee, berkesan dan mhm, dan tidak bisa dilupakan dan kayaknya nggak mungkin dilupakan sih Kak. Nah jadi, di komunitas itu aku tuh kenal sama mantan pacar aku yang sekarang jadi istri aku.
Mmm. Oke oke. Heeh. Oke. Mhm. Mmm. Oke, berart mhm. Paling berkesan ya, heeh, apa tuh? <chuckles> Oke. Waduh, wah, oke oke oke, bagus berarti nih, heeh.
<laughs> Jadi ketemu pasangan Kak di komunitas.
Heeh, terus gimana tuh Kak?
Ya jadi awalnya, eee, setelah gabung di komunitas ya seperti biasa ya, eee, nggak ada perasaan yang, eee, spesial gitu ya semuanya teman gitu tapi kok, tiba-tiba dengan 1, perempuan ini kok kayak ada setrumnya gitu Kak, eee, jadi agak beda gitu ya dengan, eee, istri aku ini sampai pada akhirnya, aku coba ngedeketin terus coba, eee, apa, eee, penjajakan ya atau istilahnya PDKT lah kalau, eee, zaman sekarang itu istilahnya PDKT. Nah setelah PDKT terus akhirnya coba, eee, jalanin hubungan, sampai ke tahap yang lebih serius dan terus, eee, aku menikah sama istriku sampai sekarang gitu. Jadi itu momen yang gak mungkin dan gak bisa dilupakan gitu dan tak terlupakan sih Kak.
Mmm. Waduh. Oke. Mhm. <chuckles> Iya iya. Heeh. Oke, waduh. Berkesan banget sih itu. Mhm, <chuckles> oke, nah itu aku baru tahu sih Mas itu kayak, dari komunitas juga kita bisa nemuin jodoh ya ternyata ya. <chuckles> Heeh, itu malah jadi momen yang paling berkesan mungkin bagi Kakaknya ya, mhm.
<chuckles> Bisa bisa Kak. Mhm, betul, betul, nah
Nah, kalo s apa ya heeh, gimana Kak?
Mhm, nah, sela selain mungkin, eee, aku tambahin selain, eee, jodoh juga kita sebenarnya bisa, eee, berbisnis sih Kak gitu di dalam komunitas tuh, bisa jualan di dalamnya.
Oke. Berbisnis. Mhm, berarti kayak, eee, apa ya, kayak kita punya relasi banyak untuk berbisnis ya, Kak, ya?
Mhm. Bener, Kak, jadi kita bisa juga misalkan, eee, aku punya usaha, eee, UMKM kuliner atau misalkan konveksi, atau toko onderdil atau spare part ya nah itu bisa, aku promosiin di dalam komunitas gitu. Jadi, eee, ya boleh dibilang mhm, menyelam sambil minum air sih Kak.
Mhm. Kuliner, oke. Mhm. Mmm, bener sih.

Oke, terus, gimana tuh Kak ceritanya tuh, mungkin.
Ya jadi, eee, waktu touring itu kurang lebih ada, 10 motor ya Kak ya. Jadi, ada 10 anggota yang ikut, waktu itu, di acara touring terus, eee, dari kota aku, itu, eee, sampai ke lokasi harusnya, eee, sesuai kalau sesuai estimasi, itu sekitar, eee, 2 sampai 3 jam.
Oh. Mhm. 2 sampai 3 jam? Oke.
Betul. Nah tapi, eee, karena ada kendala di sepanjang jalan, itu jadi hampir 6 jam Kak, waktu tempuhnya. Iya.
6 jam? Lama banget dong itu. Heeh, itu kenapa itu Kak? Kok bisa, 6 jam? <chuckles>
Iya. Jadi, eee heeh, jadi, banyak, eee, motor. Jadi ada 6, 6 motor itu yang mogok secara bergantian Kak. Jadi heeh, jadi 6 motor itu ganti-gantian tuh. Eee, awalnya motor teman aku, si A itu mogok. Eee, air radiatornya, eee, apa namanya rembes ya, keluar dari selang radiator. Terus yang motor kedua, eee, radiatornya kepanasan, mesinnya overheat gitu ya. Nah, tapi dengan adanya kejadian itu, karena ini kan, eee, semacam estafet Kak, jadinya kan ya, mogoknya mogok estafet gitu ya. Bergantian mhm, terus jadinya bukan, eee, wisata, atau seneng-seneng ya, boleh dibilang. Itu jadi, semacam wisata bengkel Kak. Jadi, sepanjang jalan itu, kita cari bengkel gitu ya. Cari bengkel cari bengkel tapi, dengan adanya kejadian itu, kita tuh, eee, tahu gitu bahwa, memang di komunitas ini tuh, eee, anggotanya tuh memang saling bantu banget, gitu Kak betul. Jadi di setiap di setiap, eee
Waduh, heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Heeh, benar benar, <chuckles> berganti-gantian. Mhm. <laughs> Oke. Oh. Mhm. Solid banget ya. Heeh. Oke.
masalah, mogok gitu ya. Itu mereka selalu membantu, selalu memberikan, e solusi juga. Ada yang bantu cari bengkel, gitu ya, jadi yang lain juga bantu bongkar, bantu dorong juga, apalagi, eee, posisi jalannya itu menanjak Kak.
Mhm. Ada yang bantu dorong gitu ya, mungkin? Heeh, oke.